Puwede mo bang ikuwento sa akin kung ano yung mga libangan mo na malaki or talagang malaki yung naiaambag o naitutulong sa mental health mo?
Mm. Actually, ang pinaka-libangan ko ngayon ay bukod siguro sa eto, unang-una is lumalabas ako tapos naglalakad-lakad ako sa ano, malapit sa kalikasan. Yun talaga yung oo, nakakatulong siya sa mental health ko. Nakikita ko lang yung tanawin tapos yung mga puno, yung yung mga green side, ganiyan. So, tapos malamig na hangin. 'Yan, nakakatulong talaga siya sa akin, sa mental health ko. Parang ano, parang ginagawa ko na 'to ng everyday routine na, lalo na sa hapon o kaya sa umaga. Parang ano, nabibigyan niya ako ng inspirasyon at motibasyon na makakayanan mo din lahat ng mga pagsubok, ganun. So oo. So, bukod doo oo, sige, mm.
Mm. Oh, okey. Mm. Oo. Mm. Okey. Bale, mm, bale yung parang ano mo, yung lugar niyo ba is talagang safe naman siya, kasi nabanggit mo kalikasan, eh, so, ah, hindi siya sa lo kumbaga subdivision ganiyan, as in talagang may particular na lugar sa inyo na pe may pagkakataon ka na makagala at kumbaga maglakad-lakad at talagang, ah, makakakita ka ng puno ng ganiyan, hindi yung may maraming sasakyan?
Oo. Ayan, oo. Kasi probinsiya kasi siya, eh. So, paglabas mo talaga is makikita mo yung, ah, more yun yung kagandahan 'no. Sana ma-preserve pa rin yung ganito, ah, bundok tapos dagat. Accessible din talaga sa'min, malapit lang, walking distance. Paglakad mo lang konti, dagat na yung makikita mo. So, paglakad mo lang din konti, ang daming puno tapos kabundukan. So, yung kalaka kalikasan talaga is ka nasa paligid na namin na hindi na kailangan lumayo para madama 'yon, mm, gano'n.
Uy, ang galing naman. Okey. Mm. Oo. Oo nga, eh. Mm. Mm. Kumbaga, ang galing naman kasi, ah, talagang alam mo yun, isa 'yan sa nakakatulong sa mental health, eh, yung makakahinga ka ng malinis, makakahinga ka ng maluwag. Ah, makakapaglakad-lakad ka ng matiwasay kumbaga, di ba?